Hmm, 5 AM. 'Yung regular job, hanggang 2 PM 'yun.
Mm, oo. Oh, so kaya mo bang magsulat na oo. Oo, kaya mo bang magsulat ng ano, ng madaling araw ng halimbawa, ah, 2 to 4?
Actually, dati nagagawa ko 'yun. Oo, actually nagagawa ko talaga 'yun dati, sabi mo nga kanina 'di ba, sa production, sa TV, sa media, asawa mo 'yang gabi 'di ba, parang 'yan 'yung pinakamasarap na part ng pagsusulat kasi sa tahimik, walang distraction, 'di ba tahimik 'yung paligid. Pero since nga, um, 5: 00 'yung start ng regular job ko, um, kahit 'pag gusto ko sigurong gawin, alam mo 'yung parang feeling ko kaya pero iniisip ko na kailangan ko rin matulog. <chuckles> Kasi siyempre mahirap din 'di ba 'pag pinilit mo 'yung sarili mo. Dati kaya ko kahit walang tulog, gano'n, eh, sarili mo ako rin 'yung magsu-suffer, eh, kasi ako rin 'yung magkakasakit if ever, 'di ba.
<chuckles> Sa tingin mo manageable sa'yo? Oh Mm. Oo, tama. Oo. Pagod ka na nga oo. 'Di mo magagawa. Mm, tama, oo. Mm. Oo. Mm, so ayun nga ano dahil hindi mo rin na hindi rin manageable at hindi realistic na gano'n. Hindi ah, 'yung pagtatakda ng oras talaga is hindi talaga siya ano, hindi siya ayun 'yung choice mo 'no. Siguro dapat ang itanong mo dito kung paano ka paano mo mama-maximize 'yung pagpapahinga mo in between hours, kasi meron ka lang 24 hours at 'yung 24 hours sa'yo kulang na kulang 'yun 'no. So kung ka ah, dapat siguro, ah, ano or i i mag-requestion ka instead kung ano ang tamang schedule, so kasi wala namang wala naman napag-iikutan 'di ba. So dapat, ah, ang tanong mo ay paano mas mama-manage mo 'yung, ah, 'yung ma paano mo mas ma-maximize 'yung pahinga mo 'no at ang magagawa mo 'yun sa in between talaga na tuwing break time mo, so parang lesson o
Totoo.
alam mo 'yun, baka puwede ka munang mag lowkey sa work mo. Ah, 'yung kung kung nagbibigay ka ng 100% na dedikasyon mo na baka puwede mong nakawan ng 'onti para 'yung energy mo mag-lower down, gano'n din sa may part-time mo 'no kasi at the end of the day may 24 hours ka lang 'no. So ayun, kasi 'pag pagod ka 'pag pagod ka wala talagang lalabas na creativity sa'yo kasi 'di gagana 'yung isipan natin 'di ba. Saka siyempre, ah, kailangan mo ng energy para makapag-communicate, sabi mo nga 'di ba? Hindi, ah, sa, ah, medyo hasa ka na ngayon kasi hindi mo na kailangan ng ano, ng inspirasyon 'no 'di ba? Pero kahit hindi mo na kailangan ng inspirasyon siyempre sabi nga ni Ricky Lee 'no, ah, ka mas kailangan ano "Ang pagsulat ay, ah, kung ano 'yung nais mong i-communicate." 'no. So kung wala kang energy, wala ka din 'yung pamamaraan para ano makapag-communicate ng gusto mo sa pamamagitan ng pagsulat. So, oo, ano kung scheduled, ah, batay sa kuwento mo wala ano, wala tayong masisingitan talaga unless magki-quit ka sa part time <chuckles> job mo na siyempre hindi rin ba ano, 'di ba hindi realistic. Siguro ano, ikaw talaga 'yung mag-a-adjust ng pahinga. Pahinga ang i-a-adjust mo ano kasi parang sa tingin ko mainam na 'yung ske 'yung ano mo, eh, 'yung flow ng ano mo, ng activity mo 'no, mainam na siya. Ang kailangan mo lang magpasok ka ng pahinga, specially dun sa part ang af
Mhm. Mm. Totoo 'yun. Mhm. Totoo. Mhm. Hmm.
ter ng part-time mo.

Oo. Mm, hmm, siguro, ah, mainam diyan na i-review mo muna yung iyong, ah, routine 'no, saka yung schedule. Tapos, ah, ang ang pinakamahirap mo bang ano ang pinakamahirap mong schedule ay yung sa, ah, full-time job mo?
Oo, kasi sa full-time job ko, regular job talaga siya 9 hours. Actually yung oras ko dun, is to 5:00 ng umaga hanggang 2:00 ng hapon. Tapos after non, imbis na magpapahinga ko, hindi pa ako nagpapahinga, um, diretso naman sa part-time job ko. So siguro gagawin ko yun, siguro until, um, 6, minsan pa more than 6:00 ah, ginagawa ko yun. So, talagang wala na akong time.
Mm. Oo. Mm. Oo. Ta's saka ka lang nagpapahinga?
Oo, sort of nagpapahinga, pero siyempre, minsan, um, hindi rin nagpapahinga kasi marami din responsibilities dito sa bahay.
After no'n saka lang nakapagpahinga?

Hmm, ako naiintindihan ko yung sinasabi mo at gagawin ko talaga yun 'no, na baka puwede ngayon lang siguro na meron akong kailangan i-deliver na script, eh, baka puwedeng mag-sacrifice muna yung part-time job ko para matapos ko kasi kung ipipilit ko alam mo kasi yung part-time job ko ano siya eh, um, task-based. So, feel parang kung wala kang ginawa, 'di wala ka ring makukuhang ano, makukuhang sahod. So, talagang parang feeling ko nanghihinayang ako kasi may okey din naman yung nakukuha ko dun sa part time job ko kaya sabi ko kahit pa siguro medyo mapagod ako ng, um, sobra kahit papano, um, okey lang din kasi meron naman ano eh, um, compensation na makukuha. Pero siyempre hindi din yun always doable kasi minsan kahit pa may pera na involve na may monetary na makukuha ka, eh, wala pa rin talagang ano, wala pa rin talagang kapalit yung magpahinga ka. Kaya, ah, yun na lang yung gagawin ko siguro for now, siguro isa-sacrifice ko nalang muna yung part-time job ko tapos, um, para naman magawa ko at matapos ko na yung, um, kinuha kong, um, writing job. Siguro yun nalang yung gagawin ko at, ah, nagpapasalamat ako sa'yo kasi, um, nasa na ikaw yung nakausap ko na-realize ko at, um, napagtanto ko na yun nalang yung gagawin ko. So, thank you so much sa oras na ibinigay mo sa'kin ngayon.
Mm. Oo, 'di ba? Oo, ay ganun pala. Mm. Mm. Mm. Mm, tama 'yon. Mm. Ano kaya ano, ang pahinga mo gawin mong pagsusulat, oh 'di ba. Malay mo 'di ba kasi, ah, sabi nga ano, sa isang, ah, sa isang scriptwriting activity ni Ricky Lee 'di ba, parang may nabanggit siya na about sa ano, ah, dapat hindi mo tinitignan na deadline ang pagsulat kasi 'pag tinitignan mo na deadline ang pagsulat, medyo mahirap kang ng medyo ma may hinahabol ka ano. Ah, kasi sa punto ni Ricky Lee sinasabi niya na ang pagsusulat daw ay parang paghinga niya 'no. So, parang 'pag 'di siya nagsulat, parang di na rin siya humihinga. So, baka tignan mo, ah, total mukang passion mo rin yung pagsulat, di ba? So, why na tignan mo dun sa part na yun para, ah, hindi siya pre less pressure sa'yo though may deadline, less pressure. At least na-e-enjoy mo. Kasi 'pag na-e-enjoy mo yung isang bagay alam mo yung yung pagod dito parang ano, eh, parang, ah, hindi sumasabay yung pagod, eh, kasi mas relax yung katawan mo. Oo, ano, good luck 'no, napakaganda ng ano, ng napakaganda ng talento mo 'no, bihira na lang ngayon ung mga taong nagsusulat 'no especially sa katulad mo na na pinagsasabay-sabay 'no. Ah, sigurado akong humahanga sa'yo ang mga ang mga kapatid na manunulat 'no, ng ating bayan. So, ipagpatuloy lang 'no. Kayanin para sa, ah, para dun sa, ah, pamamaraan ng pagsulat mo.
Hmm. Hmm. Totoo. Mm. Ayun, maraming salamat sayo at mag ingat ka palagi. Paalam.
Paalam rin.